É eu ta eu eu tinha pensado nisso, eu só estava com medo das consequências mesmo, sabe? Porque é que nem você falou, eu eu penso assim, e aí você me deu uma ótima dica ali de analisar o fluxo de saída e de de de venda de casa, não tinha pensado nisso ainda, não fiz essa análise, eu só estava fazendo mais análise assim, quanto é que custa? É o que que tem que ver? Então tipo assim, não fui tão a profundo que nem você foi, você já achei superinteressante por sinal.
Uhum. Uhum. Uhum. É, é. Uhum. É porque você tocou num ponto, né, de repente daqui a 5 anos você vai ter um bebê e você falou que tem a possibilidade de voltar para o Brasil. Aí 5 anos, de repente esses cinco anos de pode virar 10 enfim dependendo aí do do caso de vocês, né, então é é é uma questão de analisar o que você vai gastar de aluguel. Eh, se você comprasse um apartamento se você tiver esse dinheiro da entrada se é melhor, né, hã, talvez seja. Então é é uma situação de realmente estudar e avaliar.
Certo. Não, de verdade assim, eu vou analisar, eu acho que as dicas que você me deu foi muito importante, a do carro ali é algo a se considerar porque eu já estava pensando assim, eu já estava pesquisando uns carros Audi, Mercedes, só o carro top assim <chuckles> que eu estava analisando.
Uhum. Hum, é, pois é. Aí depois você vai perder seu sua noite de sono vai falar assim: "o meu carro tá lá fora". Você vai parar de dormir você vai parar de dormir na sua cama e vai dormir dentro do carro.
Aí eu vou e perco a noite de sono, é, então talvez seja melhor aham.